Э, знаешь, я никогда не была жаворонком, но сейчас, особенно, когда, вот это вот зимнее время и мне, например, нужно вставать, да, в университет, а, к 1 лекции, которая начинается, а, в 8 у утра, и надо, например, вставать, ну, как бы, как минимум, в 6 утра. И я вообще, понимаешь, я вот встаю, я такая убитая просто. А, встаю, как бы, э, пытаюсь как-то себя взбодрить, там, пью кофе- не особо помогает, пытаюсь там смотреть что-то, знаешь, в телефоне, какие-то видео, чтоб, знаешь, тоже, вот эта вот, громкость этих видео, тоже, меня разбудила, и как-то, тоже, особо не помогает. Знаешь, вот завтракать всегда пытаюсь, э, не просто кофе пить, а вот, действительно, завтрак такой, а, питательный, чтобы, знаешь, хватило до обеда, и всё равно, вот, какая-то, вот эта усталость. Э, приходишь на лекцию и, знаешь, вообще, вот, сфокусироваться, а, на том, что говорит профессор, вообще не могу. Не могу сфокусироваться на материале. Очень тяжело. Даже, вот, не знаю, ам, что м, э, что мне ещё такое сделать, чтобы, вот, как-то, э, чувствовать себя бодрее по утрам, как бы. Я понимаю, что изменить, э, себя очень сложно, э, особенно когда, вот я говорю, я не утренний человек. Но, может быть, есть, какие-то, всё-таки, способы, чтоб, хотя бы как-то себе помочь, что ли? Может быть, ты знаешь что, э, что-то такое, что мне помогло бы?
Та Понимаю. Та Понимаю. Конечно. Н-да, спасибо большое, что поделилась своей проблемой. На самом деле я понимаю, как это может быть непросто, когда, ам, ты ощущаешь себя вяло утром, и потом это может растянуться даже на день. Это вот влияет, в принципе, на качество жизни, на продуктивность, на восприятие информации. И может в целом, а, само настроение понизить очень сильно. А, мне жаль, что тебе приходится с этим сталкиваться, и давай попробуем, а, предпринять что-то, чтобы немножко улучшить эту проблему. А, для начала можешь, пожалуйста, сказать, а сколько обычно часов ты спишь?
А, вот знаешь, всегда по-разному. Например, если я засиживаюсь долго с, э, э, домашними заданиями, да, которые задают, а, или я, например, иногда работаю до 19:30, приезжаю домой, уже 9 вечера, пока поужинаю, помоюсь. В общем, э, часто получается ложиться спать после 12 ночи либо в 11 вечера, но, опять же, я ложусь в постель- засыпать, конечно, я сразу не могу. Мне нужно обязательно посидеть в телефоне, знаешь, немного там, м может быть, почитать. Ну потому что я вот не могу вот сразу выключить свет и просто у уснуть, у меня не получается. И вот так вот, п если так посмотреть, с то там выходит 6, т и 5, э, ну, максимум 7 часов сна и то, это если повезет.
Так. Понимаю. Да. М-да, это правда непросто. И, на самом деле, конечно, такое количество сна, оно объективно недостаточно для того, чтобы продуктивно учиться, работать и, при этом, ещё и ощущать себя бодро. А, скажи ещё, а вообще, вот какие привычки у тебя есть ещё перед сном, помимо того, что ты, а, можешь, э, вот, э, в телефоне какое-то время посидеть?
М. Да, но знаешь, вот, э, иногда, там, я смотрю какие-нибудь фильмы, опять же, тоже смотрю в экран, да. А, либо иногда играю в компьютерные игры, вот тоже, потому что иногда просто хочется отвлечься, расслабиться. А, ну просто ска скажем так, забыть, э, про все свои обязанности, знаешь, и немного сбежать от реальности. А, и мне кажется, н наверное, вот эти вот все экранные действия, да, меня просто, как-то, перевозбуждают что ли. Я потом ложусь спать, и, вот это вот, начинается крутиться, вертеться, как-то вот, э, знаешь, не очень получается.
Да. Понимаю. Да. Да, я понимаю, ты абсолютно права. А, вообще, любое взаимодействие с экранами перед сном, оно сильно нагружает нервную систему, даже если это, ну может быть незаметно в моменте. И это может серьезно влиять на сон, а, в принципе. Поэтому, конечно, стоит попробовать начать с того, чтобы ограничить использование телефона, компьютера, хотя бы за полчаса, за час до сна. Чтобы уже настроить собственный организм на то, что, вот, сейчас будет происходить отдых. А, м, это будет с время, когда ты расслабляешься, твой организм расслабляется. И, конечно, важно заранее к этому подготовиться. Как ты думаешь?
Да. А, я думаю, что это, в принципе, возможно, да. А, ну как-то, вот, с настроить себя на сон. Что может быть, как-то, сказать себе: "Слушай, э, н-да, убери ты этот телефон, сон намного важнее и сейчас, э. Да, через, э, полчаса мне нужно попытаться уснуть как-то".
Верно. Да, ты права. А на самом деле поначалу это может быть сложно, потому что, а, если ты регулярно пользовалась телефоном или компьютером перед сном, то, м, твоему мозгу, скажем так, может быть скучно, эм, без этого, потому что он уже привык получать какую-то развлекательную информацию. Ну, может быть, не развлекательную, но так или иначе какую-то информацию извне, которая, э, вот как раз таки возбуждает, э, мозг. Э, поэтому можно попробовать также заменить на первых этапах использование телефона или компьютера, например, на чтение книги или просто послушать медитацию. Это тоже, так или иначе, какое-то восприятие информации, но это та информация, которая вместо, м, усиленного возбуждения нервов будет, э, м, наоборот, расслаблять. Как тебе такой вариант?
Да, ну вот оно что. Мгм. Мне очень даже нравится, особенно вот с медитацией. Мне кажется, очень, а, знаешь, э, не получится расслабиться, действительно. И там, если они к говорят какие-то ещё аффирмации при этом, ну, как бы чтобы прям вот настроиться на, э, на сон, на спокойствие какое-то, знаешь, э, спокойствие д души и тела, скажем так, да. Э, мне эта идея очень нравится. Э, с книгами, да, я могла бы почитать, э, там в бумажном варианте, например, н к лучше не электронную книгу, потому что, опять же, вот эти вот экраны, э, не хочется смотреть в экран очередного девайса, знаешь. Но, э, м, <smacks lips> но бумажную книгу я бы с удовольствием почитала перед сном. Во можно это как-то, знаешь, тоже, возможно, совместить, включить эти медитации и, может быть, читать. И это как-то будет успокаивать и, эм, настраивать меня на сон, может быть, надежда на это.
Да. Та. Верно. Да. Да, ты абсолютно права. А, бумажная книга- это наилучший вариант в данной ситуации. Э, и это, конечно, можно совместить с тем, чтобы, эм, э, что-то на фоне при этом слушать. Эм, например, какие-то звуки природы. Это отличный вариант. Эм, да. Ну и, конечно, постараться исключить все кофеиносодержащие напитки, э, перед сном и, возможно, м, не есть слишком тяжелую пищу, потому что в таком случае твой организм тоже будет, э, в слишком акт в слишком активной фазе бодрствования, что в принципе влияет не только на засыпание, но и на качество сна.
О, окей. А что ты имеешь в виду под тяжёлой едой?
А, ну не стоит, наверное, есть слишком жирную пищу перед сном, слишком много. Э, важно, м, конечно, не голодать. Это не то, что стоит делать. Ну просто есть хотя бы там за час, за 2 до сна какую-то более легкую, легкоусваиваемую вот пищу, которая тебе тоже приятна.
А, мгм. М. Я могу себе это представить. Э, в принципе, э, я и и без того не люблю есть, э, знаешь, такой очень, э, жирный, очень питательный ужин. А, я люблю есть что-то такое более, ну, знаешь, эм, простое, может быть, даже какие-то овощи там с, э, м, с там с макаронами или там с с рисом. Ну, такое вот, знаешь, чтобы оно быстро переварилось, потому что, э, вот я забыла это упомянуть. Иногда, э, у меня вот было в прошлом такое, что я вот могла наесться перед сном, особенно чего-то мясного, и потом, знаешь, и живот вздувается, и вот это тоже, э, как-то из-за этого тоже сложно засыпать, когда вот или он вздувается, или он крутит, или ещё что-то. Потому что, ну всё-таки, в в м еде нужно время, чтоб перевариться, особенно такой, к к например, мясо, да, там какая-нибудь говядина или ещё что-то. Ам, так что да, я м могу себе это представить, и кофе я в принципе стараюсь пить 1 раз в день и, э, кофеин
Так. Да. Конечно. Ма Ага, понимаю.
Ну кофеин я практически не пью, но только там иногда могу выпить чай, но, э, вот как думаешь, его лучше, наверное, пить, э, скорее там до обеда максимум, лучше вечером не пить, да чаи, особенно там, например, с кофеином, да?
А, да, конечно, ты абсолютно права, и на самом деле очень хорошо, что ты уже стараешься придерживаться таких правил. Эм, конечно, чай- это гораздо более, эм, хорошая альтернатива кофе вечером, но, тем не менее, желательно заменять его на травяные чаи или, э, есть, эм, если ты любишь черный чай, э, сейчас есть, эм, черный чай, который без кофеина, то есть это тоже отличный вариант. Конечно, м, желательно тоже это пить не совсем перед сном, э, чтобы, м, успело всё, э, перевариться и, м, тебя ничего не тревожило ночью. Ну и, конечно, важно соблюдать именно количество часов сна. Э, вот ты упомянула, что ты спишь там 5-6-7 часов, что на самом деле может являться нормой для кого-то, но всё-таки в общем смысле это не совсем достаточно для полноценного отдыха. Поэтому если есть возможность, то стоит на регулярной основе, то есть не единоразово, а именно, эм, сделать это рутиной и ложиться немного раньше, хотя бы на полчаса, на час, чтобы твой сон был полноценным. И, конечно, важ важно делать это до полуночи, поскольку именно в этот период времени вырабатывается гормон сна, который и влияет на то, насколько качественным будет сон в течение ночи.
Ну да. По-моему, нет. А, окей. Ну, смотри, я из нашего разговора сегодня поняла, что мне стоит приоритизировать действительно свой сон. Это очень важно. И он, в принципе, влияет на мой весь последующий день. То, как я выспалась, в каком настроении проснулась, э, это показывает, насколько продуктивной я буду, <chuckles> поэтому я обращу на это особое внимание. Спасибо тебе за твои советы и за твою поддержку. Мне этого очень не хватало. Ам, я тебе очень благодар
Так. Конечно, всегда пожалуйста. Если возникнут еще вопросы, обязательно обращайся, я всегда здесь.
на за это.